ตัวผมไม่ได้ทานแอลกอฮอล์ แล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้อยากแบบว่าทาน แต่ว่า จนเราคุยกัน เราเล่นกันใน กับ กับคนที่อยู่ในร้านน่ะ จนเขาสั่งเบียร์มาให้พวกผมคนละแก้วอะครับผม
อืม อือ ๆ <laughs> คุยยังไง? เดี๋ยวถามก่อน คุยยัง ไง <laughs>
ใช่ คือเราก็แบบว่า เขาคุยเล่น เขาก็เห็นผมเป็นชาวต่างชาติ ใช่ไหม บางทีเขาก็หันมาคุยประมาณว่าแบบ "อาหารอะไรที่คนไทยกินแล้วแบบเผ็ดที่สุด" ไรประมาณเนี้ย คือคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ใช้ภาษามือ ภาษามือคุยกัน อา อ่า แล้วเขา ก็
เออ เออ เออ คือ อ๋อ
ขอพริกที่เผ็ดที่สุดของร้าน ขอเชฟมาแล้วเอามาให้ผมกิน ผมก็บอกเลยแบบ ม มันไม่ได้ครึ่งของพริกไทย พริกขี้หนูเผ็ดกว่านี้เยอะ อะไรประมาณเนี้ย เขาก็หัวเราะ แล้วเขาก็เฮฮากันไป บางคนเขาก็สั่งถั่วครับผม ถั่วแบบ ถั่วที่มันผสมอะไรเหนียว ๆ ที่มันอยู่บน
เออ ๆ เออ เออ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ ๆ ถั่วญี่ปุ่นเหรอ หรือถั่วยังไง?
คือมัน มันผ่านการปรุงแต่งอะไรมาสักอย่าง มันแบบอยู่อะไรเหนียว ๆ แล้วเขาซะ ทานบน บนข้าวมาราดข้าวทาน แล้วเอามาให้ผมลองชิม <chuckles> ผมบอกเลยว่า อืม มันไม่อร่อยเลยครับผม แต่แบบ แต่ก็ทำเป็นแบบว่า "โอเค เยี่ยม ๆ" ให้เขาแบบว่า อา รู้สึกดี ในการคุยมันจะได้ดี
อะฮะ อ๋อ เป็นไงอะ? <laughs> เออ เออ ๆ เนาะ เขาอุตส่าห์ให้ชิม ใช่เปล่า มันต้อง อืม แล้วมีของหวานอะไรบ้างไหมอะคะ? เออ
อือฮึ ใช่ ๆ แบบว่า ของหวานก็เป็นพวกโมจิ ย่าง แล้วก็แบบเป็นถั่วแดง ใช่ ๆ ครับผม มี คือบอก บอกเลยว่าเมนูเยอะมาก ผมไปดูว่าพ่อครัวเขาทำหมดได้ยังไงนะ <chuckles>
อืม ในร้านมีของหวาน ด้วยเหรอคะ? อืม โอ้ คนเดียวใช่เปล่า? คนเดียวทำเอง หมดเลย
คนเดียวเลยครับ พ่อครัว คนเสิร์ฟ คนเก็บ อะไรคนเดียวเลยครับ ในร้าน แล้วพอตกดึกมาก ๆ พ่อครัวเขาก็กินเบียร์กับแขกด้วยครับผม <chuckles> ใช่ แล้วพอกินเบียร์นะ เขา อา เขาก็ร้องเพลงกันในร้าน
สุด ยอด สุดยอด อะ ค่ะ กับลูกค้า ใช่เปล่า อืม เฮ้ย มันให้ฟีลเนาะ มันให้ฟีลแบบเป็นกัน เองอะเนาะ เหมือนกินข้าวบ้านเพื่อน เลยอะ พอฟัง แบบเนี้ย อือ ๆ
ใช่ ใช่ ร้องเพลงที่ในร้านครับผม แล้วนัก อ่า
เออ ๆ
แขกอะ นัก อ่า พวก อา เขาก็ร้องเพลงไปกับเชฟ ก็คือผมก็รู้สึกว่า "โอ้ ผมมาเจออะไรเนี่ย? คือทำไมมันสนุกจัง?" <chuckles> ผมเข้าตั้งแต่ประมาณ ทุ่ม กว่า ๆ นะที่หลงทาง เออ อยู่จนเกือบ เขาเกือบปิดร้านอะ ผมอยู่เกือบเที่ยงคืนอะ 5 ทุ่มกว่า ๆ อะครับผม
ค่ะ เออ <laughs> อุ๊ย แสดงว่าเป็นแบบ เออ อยู่ อยู่จนถึง ร้าน ปิดหรือเปล่าคะเนี่ย? ถึงกี่โมง? <laughs> อ้าว เดี๋ยวออกจากร้านแล้วจะกลับบ้านยังไง? กลับโรงแรมถูกเปล่าเนี่ย? <laughs>
แล้วผม จีพีเอสยังจับไว้อยู่ <chuckles>
อ๋อ โอเค <chuckles> เออ อุ๊ย เออ ๆ ๆ
<chuckles> ผม ผม ผม ค แค่แก้วเดียวยังพอได้อยู่ แล้วผมเห็นที่ร้าน อ่า ผนังร้านเขานะ เขาจะมีแบบเหมือนประมาณอารมณ์ ดารา
ค่ะ
ดัง ๆ มา แล้วก็มาเซ็นชื่อให้ที่ ร้าน
เออ เออ อ๋อ แสดงว่าก็เป็นแบบ ว่า เป็นร้านดังของท้องถิ่นเลยนะเนี่ย
อืม แล้วพอกลับออกมานะ ใช่ ผ ผมคิดว่าต้องดังครับ แล้วพอออกมาผมก็เลยถ่ายรูปหน้าร้านเขาไว้อะประมาณว่าเป็น อ่า ร้าน เป็นป้าย ป้ายชื่อร้านอะ เป็นภาษา ญี่ปุ่น พอกลับมาไทย ผมก็เซิร์ชเลย ร้านเนี้ย Google เซิร์ช ๆ ๆ ปุ๊บ ๆ ๆ ปรากฏว่าเจ้าของร้านน่ะ เขาเป็นนักร้องครับ <chuckles>
อืม อืม ๆ เออ ๆ เออ เออ เป็นไง? อา ค่ะ ฮะ! <chuckles> จริงอะ?

ค่ะ ๆ อืม ๆ เจอไหม <laughs>
อืม จนกระทั่งพอเดินเสร็จปุ๊บ เสร็จถ่ายเรียบร้อยเลย ถ่ายเสร็จเรียบร้อย ถ่ายเสร็จ อ้าว! หลง <chuckles> งง
อะฮะ อืม ฮะ <laughs> เดินยังไงให้หลงทาง คือคุณ คุณเดินวนหามุมถ่ายรูปจนงงว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอย่างงี้เหรอ?
ใช่ แต่ ถูกต้อง ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องเลยครับ พอถ่ายเสร็จแล้ว อ้าว! เรา เราอยู่ตรงไหนของเมืองแล้ว? ประมาณนั้นเลย อารมณ์นั้นอะครับผม
เออ <laughs> อ้อ อุ๊ย แบบนี้ เอ่อ มี GPS ไหม? มี map ไหมอะ?
อา ใช่ ๆ พอหลงเสร็จปุ๊บ! เนี่ย อ่า ใช้ ใช้แบบว่าทริกเดิม เพราะว่า อ่า เดินหาเซเว่น เพราะว่าเซเว่นที่ญี่ปุ่นเขากระจายไวฟายฟรี ผมก็ไปจับจีพีเอสเพื่อจะเดินกลับ อ่า โรงแรม ถูกต้องไหมครับ จีพีเอสมันก็เดิน พาผมเดินเข้าแบบว่าซอกซอยอะ ซอยตึกแบบช่องระหว่างตึก ที่ อ่า ทางเดินประมาณแค่เมตรเดียว ที่เขาเว้นทางไว้อะนะ
เออ ค่ะ อ๋อ เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม เป็นยังไงอะ? ฮะ! เออ ๆ
เขาก็แนะนำทางผมให้เข้าไปในนั้นน่ะ ผมก็ตามไปนะจริง ๆ
คุณก็กล้าไปเนาะ ทางที่แบบ ว่า ไม่ใช่ทางหลัก <laughs>
คือ ใช่มัน <chuckles> ถูกต้อง มัน มันมืดอยู่นะครับ แต่ว่าด้วยความที่แบบมันยังอยู่ในเมืองไง มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า อ่า
อือ ช่วงนั้นกี่โมงคะเนี่ย ช่วงนั้นตอนกี่โมงเอ่ย?
อุ๊ย ประมาณ มืดแล้วครับ ตอนผมถ่ายรูปประมาณ 6 โมง เพราะแสงมันหมดแล้ว ตอนที่ผมเดินหลงอะประมาณ 19:00 <chuckles> เราจะเดินกลับตอน หนึ่งทุ่ม
อุ๊ย อะ ๆ อา อือฮึ อุ๊ย! แล้วมันเป็นช่วงฤดูกาลแบบไหนคะเนี่ย เอ่อ บรรยากาศเป็นยังไง? มืดแล้วไปเดิน หลง เนี่ย อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ แล้วไง?
อ๋อ กำลังจะเข้าฤดูหนาวครับ ตอนนั้นมืดสนิทแล้วตอน 19:00 เนี่ย มืดสนิทเลย ใช่ ทีเนี้ยแหละครับผม กำลังจะ จะแบบว่า ปุ๊บ! เข้าตัวพีกของเรื่องแล้ว เดินเข้าไปในซอยครับผม ผมเจอร้านอยู่ร้านหนึ่ง เป็นร้านอาหารอะ ผ เวลาเห็น เห็นคนท้องถิ่นอะ ใช่ เขา เขาเปิดประตูแล้วแบบ แล้วเขาก็เดินเข้าไป เข้าไป มีแต่คนท้อง ถิ่น เวลาเปิดประตูแล้วมันมีกลิ่นอาหารโชยออกมาไง ผมก็เลยมั่นใจว่ามันคือร้านอาหารแน่ ๆ เฮี้ย! โอ้โฮ! ถูกต้องครับ มันหิวแน่ ๆ ถ่ายรูปมากันเหนื่อยแล้วไง
อะฮะ เดินไปเรื่อย ๆ เออ ค่ะ แล้ว เจอไร? ฮะ เป็นร้านอาหารใช่ไหม? เดินไปมันก็เจอ ค่ะ โอ้ย หิวสิ <laughs> เออ ๆ แล้วก็หลงทางอีก คือ คือตอนเปิดจีพีเอสนี่ คือจะ จะหาทางกลับโรงแรมใช่ไหมคะ? ไม่ได้แบบตั้งใจไปหาร้านอาหารใช่ไหม? อืม แต่ก็
อา จะกลับที่พักอย่างเดียวเลย ถูกต้องครับ คือ ก็คือ คือ ก็ ก็หิวอะ อาจจะ
เออ ๆ
เราขอแบบไปแหล่งชุมชนร้านอาหารข้างทางใหญ่ ๆ ใกล้ ๆ ที่ เราก็โอเค แต่อันนี้ คือมันอยู่ระหว่างทาง แล้ว ด เห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้า เดินเข้าไปเยอะเลย ทีนี้ก็ อ้าว ไหน ๆ ก็บอกว่าอาจจะเป็นที่เด็ด ก็นะเห็นคนญี่ปุ่นเข้าไปเยอะประมาณเนี้ยครับ ก็เลย
อืม ค่ะ ๆ เออ ๆ ใช่ไหม คนเยอะ ก็แสดงว่าต้องอร่อย อย่างเงี้ยเปล่า? เออ
ใช่ ถูกต้อง มันต้องมีดีแหละ ผมก็เลย อ้าว เดินตามเขาเข้าไปเปิดประตูเข้าไป ปุ๊บ! ทุก ทุกคนในร้านมอง มองมาที่กลุ่มพวกผมหมด เลย 4 คน ทุกคนมาหมด มองมาหมดเลย
อา ๆ ค่ะ เป็นไง? อะฮะ ค่ะ คือ เกิดอะไรขึ้น? <laughs> แล้วหน้าตาคุณไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเหรอ? ทำไมทุกคนจะต้องมองด้วย? <chuckles>
ใช่ ใช่ <laughs> คือ อาจจะด้วยสัมภาระที่ผมสะพายกันมาไง คือ ถูกต้อง มันเป็นนักท่องเที่ยวเลยอะ แล้วคือเขาก็มองมาที่ผมแบบเหมือน เหมือนสตันต์กันอยู่ประมาณ 2 วินะ หลังจากนั้นคนในร้านกับร้าน อาหาร อะ เขาก็ปรับ จูนได้แล้ว <chuckles> เขาก็อะเหมือนพยักหน้าแล้วแบบอะ เชิญ ๆ ๆ เชิญผมมาเข้ามานั่ง
<laughs> ถ้าบอกเขารู้เลยนะ อ๋อ เออ ๆ เออ ๆ เออ อะฮะ ค่ะ